Làm thêm, ơ, kết nối thêm nhiều đối tác khác để tung thêm nhiều chương trình để có thêm doanh thu á. Mà mình làm quá trời quá đất luôn, nó tăng khách hàng mà mà đơn hàng trung bình hổng có tăng á. Thì bạn hổng biết bạn có cái ý tưởng hay là cái điều gì để để hỗ trợ cho mình hông?
À. Ừm. Ờ. Ừm, có nghĩa là cái tỷ lệ chuyển đổi của bạn hiện tại nó đang không tốt, đúng không? Còn bạn
Cái tỉ lệ số lượng khách hàng thì vẫn tăng nhưng mà cái đơn hàng người ta chi thấp.
Ờ.
Giảm hơn hồi trước năm mươi bảy mươi phần trăm đấy bạn. Thì bây giờ làm sao để cho người ta chịu chi tiền nhiều hơn? <laughs>
Vậy thì cái đấy là, gọi là Mình nghĩ là, ờ, một cách r rất là cơ bản để có thể là giúp người ta chịu chi tiền nhiều hơn đó là ch những cái chương trình khuyến mãi ngắn hạn ấy. Ừm, có thể là bạn sẽ gắng là làm sao đấy cho những cái chương trình có thể là doanh thu nó giảm đi một chút, đương nhiên là vẫn phải có lời để có thể duy trì công ty, nhưng mà mà lúc từ lúc đấy mình có thể kích được cái sự hưng phấn, một cái sự, ờ, muốn mua của đồ của người tiêu dùng ấy. Thì khi mà người ta có một cái thói quen là, à, mỗi lần mua sản phẩm của bạn thì người ta phải mua tầm hai, b ba sản phẩm thì mới có cảm giác người ta sẽ nhận được cái sự lời đấy ấy. Thì dần dần về sau thì người ta sẽ có cái thói quen là, ừ, cùng một lần mua thì cũng mua 2-3 sản phẩm luôn. Thì mình nghĩ đấy là một cách bạn có thể thử.
Ừm. Ừm. À. Tức là tung cái chương trình khuyến mãi theo combo á, ba mua nhiều để người ta mua nhiều hơn á hả? Nhưng mà người tăm ừ.
Đúng rồi. Chính xác. Đó là chính có nghĩa là thuật nghĩ mình nghĩ chắc chắn là bạn biết, đó chính là upsell ấy. Thì thay vì chỉ bán lẻ 1-2 cái thì mình có thể ra những cái gì là nếu mà người ta mua đủ số lượng nào đấy, thì sẽ được cái khuyến mãi gì đấy chẳng hạn. Ờ, có thể là về mặt tinh thần thôi, nhưng mà mình nghĩ là có quà thì ai mà chẳng thích, đúng không?
Ừm, ừm. Ừ. Ô kê. Ừm, ừm.